Ah, wow, interessante e abbastan oka
Eh, ho giocato tantissimi anni e poi dopo, quando mi sono fermata, ho fatto pugilato per un po', f ma facevo solo gli allenamenti ovviamente. Quindi, insomma, sono attività che fisicamente richiedono tanto.
Okay. Okay, okay.
Adesso essendo ferma da da tanto, uhm, ho paura riiniziando, di farmi male sostanzialmente, perché sai alla fine, eh, gli anni passano, ehm, l le ossa non son più quelle, quindi già, ehm, ho degli acciacchi.
Mh-mh. Assolutamente. Sì. No, specialmente su due due sport come quelli che che facevi, perché insomma, uhm, sono due due sport proprio fisici, di contatto, quindi, ehm, sì, probabilmente ora dovresti magari quantomeno ripartire con qualcosa di più tranquillo, con magari de sessioni brevi e frequenti, uhm, però appunto magari no non ripartire subito sul ring piuttosto che sul campo da football.
Certo. No, no, no, no. Ma ti dico facevo soltanto gli allenamenti, quindi non è che facevo gli incontri di di pugilato. Facevo le le partite di di football le facevo invece; uhm, però ecco la la cosa che vorrei è non farmi male. Ovviamente partirò con delle cose leggere tipo il nuoto, robe del genere. Però
Ah okay, quindi sparring, queste cose Oka okay. Ha perfe senso. Sì, sì.
Sì, però sai, mhmm, football smisi di giocare anche perché avevo un ginocchio che ogni tanto faceva le bizze. Ieri, per assurdo, ho fatto una passeggiata in spiaggia e alla sera avevo male di nuovo al menisco.
Mh, mh, mh. Eh-eh.